Como assim? Mas mas eram 3 pessoas? Ou era só o seu aniversário?
Não, era só o meu. E aí ela comprou ela fez 1, ela comprou outro e comprou outro. Por quê? Porque sabores diferentes, e ela achou, que ela queria comer, tal sabor, só que eu sou uma pessoa fresca. E aí, eu não gosto de todos os sabores, sabe, eu gosto mais de chocolate. E aí minha mãe, ela já gosta mais de uma coisa, assim, como ameixa, um ameixa com coco ou
<chuckles> Como assim? Por quê? Hã. Certo. Tá. Ah, uma coisa mais antiga, é um sabor antigo de bolo, tá.
Sim um exatamente. E aí ela não quer comer bolo de chocolate, então, ela faz o bolo que ela quer. E aí
Uhum. Cer e o 3ª, justificativa seria para quem? Para para o seu pai?
Então, o 3ª a justificativa é que eu tenho um irmão mais novo.
Ah.
E ai, esse meu irmão mais novo, também é muito fresco para comer, só que é um fresco diferente de mim. Nem para ser, assim, uma frescura igual, sabe, não. A gente foi para os 2 extremos diferentes, eu gosto de chocolate, ele gosta de morango. E aí, como meu irmão é mais novo e é o queridinho, <chuckles> até no meu aniversário <chuckles> Exato, tem que ter o bolo dele. Sendo que o aniversário dele, é tipo menos de 1 mês depois do meu, mas ele não pode esperar. <laughs>
Ta. Hã. Ah. Certo, no seu ani tem o bolo dele. <chuckles> Ah, ou seja. <chuckles> no dele, você também exigia o seu bolo de chocolate?
Não, e Não, no dele eu não tenho bolo nenhum, mas no meu ele tem. Então, com certeza ele é o queridinho, sabe. É, assim, né, irmão mais novo é sempre o mais mimado. E aí e aí é isso, eu já tive aniversário com 3 bolos diferentes. Sendo que e detalhe, o aniversário da minha mãe é 8 dias depois do meu.
<chuckles> <chuckles> Nossa. Certo. <laughs>
E ela tem outro bolo no aniversário dela.